Well, yung sa akin kasi ano, um, ayoko naman ding mawa kasi 'di ba ang friendship puwede siyang maging boundary, puwede rin siyang maging start ng something new, oy! Pero ano kasi, eh, hindi ko din masabi dahil sakin naman ano, parang basta malinaw sakin yung gano'n. Kung gusto mo friends friends, wala walang problema sakin yun. Tapos siyempre sila na yung lumalayo, kasi meron silang mga intention so um, ayon. Siguro lumalayo lang ako pag too much na 'no, at tsaka yung ayoko talaga ng gina-gaslight ako, ayon. Kumbaga parang may instance kasi na ano, gusto na ano, ganyan, may gusto, eh, kaso sabi ko, "Eh hindi ano, hindi match," ganyan, "may mga bagay na hindi puwede." eh, makulit. Tapos parang na nabaliktad pa ako sasabihin, eh, "Ikaw ano, hindi ka naman jowa tapos ano, possessive," ay wow! Oh, 'di sabi ko, "Oh, ikaw na lang ang bahala, delete delete mo ko, ano block." gano'n. Ta's ang weird lang, 'di siyempre ako medyo napaisip din ako, sabi ko, "Eh, kasi naman, eh, masyado namang intense naman ang mga damdamin, eh, puwede naman kasing oh, di friendship?" Oh, 'di ba, eh, kaso hindi nga, eh. Basta, ang weird lang blinock ako, tapos view naman nang view ng story, ano ba yun? Gano'n, sige.
Tao. Mhm. Mhm. Hmm. Mhm. <chuckles> Mhm. Hmm Mhm. <chuckles> Siguro, ah, ganun na lang din talaga 'no? Um, if mo if hindi mo kayang i oo, sabihin mo na lang sa kanya na ah, ganun na lang or di kaya i-block mo na lang siya, para hindi ka niya makita, ganyan.
Papapansin. <scoffs> Ah, hindi ako binla siya yung nag-block sakin. Hindi kasi ako pala-block. Oo, eh, 'di ano, siguro ano, papaano-ano, pasundot-sundot ng block, unblock. Ewan ko! Baka bahala na siya!
Ah, pero nagbu-view siya? Ah. May <chuckles> Naalala ka niya siguro, kaya tinitignan. Ina-unblock ka niya, tapos tinitignan yung story mo kung kumusta ka na, ganyan. Ayan. Oo, ayan salamat, ha. Nag-enjoy ako sa kuwentuhan, salamat sa pag-share. Ah, paalam, hanggang sa muli.
Kaya <laughs> Anyway, oo, sige, maraming salamat. Mm. Sure.